あの、ちょっと私ですね、あの失敗人前で大きな失敗をして、その後どうやって皆さん心を立ちんこう、強く持って立ち直っているのかなっていうのをおお伺いしたいので、お話聞いていただいて、もしアドバイスがあれば、あの、アドバイスいただきたいんですがいいですか？
はい。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 あ、もちろんです、はい。
ありがとうございます。あの、まあ、失敗というと、ま、失敗なんですけど、あの、以前にですね、ちょっとお買い物に行きまして。はい、洋服を買いに行ったんですけど、ま、色々選んで「あ、これ買って帰ろう」と思って、で、その日は平日だったので、その、あの、お洋服屋さん私一人だったんですね。で、なので、店員さんとかも、あの、ま、ちょっとすごく優しく接してくれて割と、こう、おパッと行ってパッと帰るというよりは、じっくり見て話もゆっくりして、あ、ありがとうございました、みたいな、いい時間過ごせたなみたいな感じで帰ろうと思ったんですよね。で、そこのお店が1階なんですけども、ちゅ中二階というかなんかちょっと、あの、高くなっているところで、帰る時に階段があって階段を降りて帰らなくちゃいけなかったんですけど、ちょっと構造が私もわかってないんですが、ガラス張りでその階段を降りてくのも見えるっていうような、あの、構造だったんですね。
はい。 はい。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 ええええ。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 うんうん。 ええ。 ああ、はい。
そしたら、私その、か「ありがとうございました」って言ってなんかニコニコ帰った瞬間に、階段から落ちたんですよ。
はい。 ええ、大丈夫でしか？
<laughs> 大丈夫なんですけどドタドタドタ、と落ちて、で、ま、そんなに急な階段じゃなかったんですが、5、6段ぐらいこう、ほんとにあの、へ平地に着くまで落ちまして、で、もちろんその店員さんとかはびっくりするし、心配なので「大丈夫ですか！？」みたいな感じで声をかけてくれたんですけど、もう、ぜんね、その直前まですごい楽しくお買い物しててすごい話してたので恥ずかしくて。
うん。 ええ。 わあ、危なかったです。うん。 ええ。 うん。 そうですよね。うん。 うん、うん。 ええ。 うん、ああ、わかります、うーん。
はい。もう「大丈夫です、あの、ちょっと痛いので立ち上がれないので、ちょっとしばらくここにいるのでほっといてください」っていう風に思ったんですね。
うんうん ああ、はい。
はい、ね。
それはいた痛か痛いですよね。痛いけど恥ずかしいから、っていう感じですよね？
そうなんですよ。でも、ただ、もうすごい店員さんも、そのそういう風に言われたら近寄れないし、なんか困っちゃうと思うんですよね。 たちのお店の前でなんかす座ってる人がいたら。
うん。 うんうん。 うーん、確かに。 はい、うんうんうん。 うんうんうん。
なので、なんか本来ならば「あ、大丈夫です」とか、あ、なんかこう手差し伸べてくれたら「あ、ありがとうございます」とか言いながら、あの、ちょっとね気持ちを立て直して、あの、なんかこう頼ったりっていうんですかね、うう上手く立ち振る舞えればいいんですけども、恥ずかしいっていうのがもうす一番、その後、「痛い！」っていうのもあってパニックになってしまって、とにかくもう一人にしてっていう風になってしまって。
ええええ。 はい。 うんうん。 はい。 うーん。 うーん、うん。うん、ん。 うーん。分かります。それでも、みな皆さんそうですよ。やっぱり。うん、やっぱり、こう、恥ずかし痛い、ものすごく痛いけれども、恥ずかしい気持ちの方がやっぱり人前なんで、出ちゃう出ちゃいますよ。
うーん。 はい。 そうですかね。 はい。 ええ。 はい。 そう、そうなんですよね。でも、ま、大の大人がなんかすごく子供っぽい行動をしてしまったなっていう風に思って、なんか、そういう風に考えると、何かこう、ちょっと他の時でも、あ、なんか、失敗したなという時に、人の前で失敗してしまったりとかすると
うーん。 はい。 はい。 ええ。 はい。 うんうん。
すぐに、なんか、こう、立ち直れないと言うと変なんですけど、例えば、ほそうなんですよね。ま、今の転んでしまったっていうのは、ま、そうそうあることではないんですけど、例えば、なんか、人前で失敗してしまうっていうのだと、こう、会議の場で発言しないといけない時に、なんか、口ごもってしまったりとか、うまく、こう、話そう e と思ったら、口ごもったせいで余計にこう、羅列が回らなくなってしまって。
うーん。うんうんうん。気になっちゃうっていうか、うん。 ええええ。 うん。 うん。 はい。 うんうんうん。 はい。
あの、どんどんドツボにはまっても、ぐちゃぐちゃぐちゃってなってしまって、もう顔が赤くなって、あ、失敗してるっていう風になると、回復すぐに回復できなくて、その後スッとなって、あの、発言に戻れなくなってしまうんですよね。
うんうん。 うーん、うーん。 うーん、ちょっとね、やっぱり緊張しちゃうってのもありますしね。特に会議だとなんか沢山人がいたりね、あの、目上の方なんかいたりするとこう「自分のね、表現、これでいいのかな？」とか。ね、ちょっといろいろ心配なこともあると、なかなかね、こう、うまい具合に思った通りのことがこう、いつもなら言えるけどちょっと言えなかったりとかね。そういうのって、うーん、あるとある人はいっぱいいますよ。うん。
うーん。 はい。 ええ。 はい。 はい。 そうなん… ありますよね。なので皆さんそういう、ばあ！ってこうちょっと本当にひね、思ってもない人前でわっとこう失敗してしまった時に、瞬時に何かこう、自分に平常心にこうスッと戻れるような、何かうん、トリックみたいなのがあるのかなっていうのがちょっとお聞きしたくてですね、ちょっとお話させていただいたんですが。
うん。 はい。うんうん。 うんうん。 うん。 うーん。 そうですね。そういった失敗って、もう誰にでもあること、ですよね。で、多分すごくあの繊細な方なので、ちょっとね、気になっちゃうと思うんですけれども。逆に、こう、例えば誰かがね、そういう風に、転んでしまったりとか、会議でちょっとこう、なかなかこう自分のいつも思ってることとねいつも思っているような感じとちょっと違う風な、ね、感じになっちゃって、ちょっと緊張してるなっていうのって、傍から見て別に、なんか、失敗って感じなくないですか？
はい。 ええ。 はい。 うん。 うーん。 ああ。そうですね。「大丈夫かな？あの、落ち着いて大丈夫よ」っていうぐらいな、あの、気持ちでなんかこう、逆に見守ってあげたくなりますね。
うん。 そうそう。 うん。 ですよね、なんか自分事で考えちゃうとちょっと恥ずかしいとかどうしようとか思っちゃいますけれども、逆に他人から見ると、あ、例えば、転んじゃった時大丈夫かなって、もう本気でもう体のこととか、打った打ったところ
はい。 うーん。 はい。 うん。 はい。 うん。
大丈夫かな？き救急車呼ばなくて平気かな？とかそっちの逆に心配とか、会議の場合だとほんとにさっきちょっとね、おっしゃってたみたいに「あ、ちょっと頑張ってるな」とか「今緊張してるんだろうな。頑張って」みたいな、ちょっと応援の気持ちが、こう、見てる方としては入るので、あのそんなに、うん、気になさらなくて全然問題ない
うん。 うん。 はい。 確かに。 ああ、そうですね。ええ、自分軸で見てると、あ、もうほんとにこんな恥ずかしい大人になってこんな失敗してしまってみたいな、ん、なんかより自分を責めてたんですけど、もし私がほ逆の立場だったら今おっしゃっていただいたように「あ、なんこの人大人なのに恥ずかしいわ」なんて1ミリも思わないですね。
ってね、思いませんか？うん。 え、ええええ。 うん。 うん。 うんうんうん。そう、逆になんか大人になった自分たちから見ると、ほんとに、本気で心配になったりとか、なんかもうもうその方たちの気持ちが手に取るようにもう分かるじゃないですか。もう大人なんでね、私たち。なので、もう、そういう、何て言うんだろう、失敗とは思わないですよね。
はい。 ええ。 はい。 はい。 うーん。いや、そうですね、なので、じゃ、そうなった時に、ま、ちょっと焦ってなかなかそそこまでパッとあの、自分の意識を切り替えられるかっていうと難しいかもしれないんですけど、今、お話ししていたいただいたことを思い出して「あ、そうだったわ。こういう時はまず焦らない」あの「他の人の逆の立場になったら心配してるだけなんだ。みんな優しいんだ」っていう風に、あのちょっと自分の視点を他者に変えるように意識を持っていくと、ちょっと気持ちが立て直せるかもしれないです。
うん。 うんうん。 はい。 うん。 うん。 うーん、うんうん。 うん。 うん、そう思います。やっぱりね、本当にそういう時って本当にもうパニックになっちゃいますよね、もう、他のこと見えなくなっちゃってるんでそういう時ってね。うーん。ね、周りがね見えない状態でもう自分のことで精一杯になっちゃってると思うんですけれども、逆にね、本当にそんなに自分が思ってるほど、他人はね、もっと優しい目で見てくれてる方がね、ほとんどだと思うんですよね。あのうん。そう、なので、本当にま、皆さんねそういった状況に陥るとやっぱり緊張してね「ちょっとどうしよう」と思うと思うんですけれども、ま、それは全然「大丈夫だよ」ってね、こう自分に
はい。 はい。 ほんとにそうなんですよ。 はい。 そうですねはい。 うん。 うん。
こう言い聞かせるように、ま、難しいと思うんですけど、その立ちそのね、一瞬、その立場になったら難しいんだと思うんですけれども、ちょっとね、こう、ひと呼吸置ければね、ま、本当に階段から落ちた時は痛くて、ひと呼吸なんて置いてられないと思うんですけれども、でもちょっとね、あの「大丈夫大丈夫」「大丈夫大丈夫」っていう感じでうん、自分でこと念じるっていうか、うん、やってみるとちょっと落ち着くこともあるのかなって、ね、うーん。
ああ、ええ。 はい。 <laughs> はい。 うん。 そうですね。うん、いやもうでも、ずなんかその時になんとか自分であの「回復しよう。大丈夫大丈夫」っていう風に今おっしゃっていただいたんですけど、そういう風に言って、まずは、こう自分を落ち着かせて、で、その後に、あ、そうだ。この間言っていただいたみたいに、みんなは、あの、心配してるだけであるから、あの、この恥ずかしいとかそういうのをまず、もう自分の感情は置いといてみんな心配してくれてるんだ、じゃあ、しちょっと回復してなんとか立ち直ろうっていう風にやった方が周りの心配も、あの、なんか軽減されるんだと思ったら、ちょっとそっちに意識を持っていくことをなんか、心配させないようにっていう風には思える自分がいるので、周りはその間私のこと心配してるって思ったら、心配させないようにしようっていう風に、あの行動をすることによって自分も冷静をまた取り戻せるんだなっていう風に、なんかこう、かいろいろ考えを巡らせて、落ち着かせる方法があるんだなっていう風に、あの勉強になりました。
うんうん。 はい。 ええええ。 うん。 ええ。 うん。 うん。 うん。 うん、ええ。 うん。 うんうん。 ええええ。 うん。 うん、そうですよね。なかなかね本当に、もう切羽詰まってる時ってね、もういっぱいいっぱいになっちゃってる。みみんなね、そうなると感じるんですけれども、やっぱりね、そういう時こそ難しいけれどもちょっとね、こう、ひと呼吸を置いて冷静なね、目で、こうね、第三者の目で、自分を見てあげると、ちょっとなんか「可愛いじゃん」ってこう、思うと思うんですよそんな自分がうん、うん。
はい。 うん。 <laughs> はい。そう、そうですね、そのくらい余裕になると嬉しいなと思います。
うーん、そうですよ、可愛いですよ。本当に。うん、そう思ってね。うん、自分をちょっともう可愛いと思ってあげて、うん、見守ってあげて、うん。
はい。そうですね。なんはい。 はい。 いや、いそうですね。ま、こんなお茶目な私ぐらいに、ちょっとこう自分で、はい。おちゃらけて、なんかあんまりおちかん落ち込まないように、あのやっていきたいなっていう風に思いました。ほんほんとに今日はお話聞いていただいて、もう気持ちがすっごく楽になりました。ありがとうございました。
そうしたら、きっとねうん。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 うんうんうん。 うん。 こちらこそお役に立てたら光栄です。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。失礼いたします。
はい、失礼いたします。